Cảm xúc, ơ, vượt qua thì nói chung là thời gian nó cứ trôi thôi, chứ mình cũng, ưm ừ, ừm, phải là, ừm, chịu đ chịu đựng vậy thôi. Mà may mắn một cái là lúc đó là, à, mẹ mình, ờ, ừm, đang còn sống, cho nên là mẹ mình lúc đó hỗ trợ mình rất là nhiều luôn. À, mình chỉ việc cả ngày mình ôm con cho nó bú thôi, với, ơ, có mẹ mình nào cơm, nào nước, nào giặt giũ quần áo này kia, mẹ mình làm hết trơn. Đó, cho nên là, ờ, vừa có cái sự hỗ trợ của mẹ, rồi, ờ, mình cũng, ờ, cũng dần dần thì nó cũng phải đối mặt thôi. Đó, ban đầu thì mình cảm thấy rất là ủ rũ, ừm, ừm, cái kiểu như là, phụ nữ sau sinh mà, à, suy giảm hormone nè, rồi cộng thêm mệt mỏi thức khuya này nữa, cho nên là mình, ừm, giống như là trầm cảm tới nơi vậy đó. Á, nhưng mà rồi từ từ nó cũng qua.
Ừm, cái thích nghi, đúng hông? <laughs> Ờ, vẫn tốt ha. Ừm, thì dần quen hơn, đúng hông nè? Đó, rồi khi mà đối diện tới đó bạn đã đã vượt qua ra sao nè?
Ừm. Vượt qua thì nó cũng khó khăn lắm bạn. Mình nhớ có những ngày con nó khóc quá đi, mà mình cứ để nó xuống là nó khóc. Cho nên là hai mẹ con cứ ôm nhau, rồi, à, mình ôm con mình khóc đi, xong rồi mình cũng khóc theo. Bởi vì mình qua cảm thấy quá bất lực, à, mình thấy cảm thấy là ôi, mình làm mẹ không được tốt. Rồi mình, ờ, cảm thấy như là, ờ, mình l làm cái gì cũng không được, kiểu như vậy. Là mình vừa thất vọng về bản thân nè, à, mình vừa cảm thấy bất lực ở trong cái việc là, ờ, mình làm mẹ đầu tiên á đủ thứ cảm xúc hết trơn. Đó, cho nên thì thì những cái giai đoạn nó may mắn là, ừm, rồi nó cũng đi qua, phải tới chừng 5 tháng á, đó, thì, ừm, thì con của mình nó nó mới bớt những cái phản ứng như vậy. Ờ, thì, ờ ừm, ừm.
Ừm. Ờ, thương quá! Ừm. Nhiều cảm đan xen, đúng hông nè? Ừm, đúng là một chặng đường gian nan và thử thách, cũng cho bạn nhiều bài học, đúng hông nè?
<laughs> Đúng rồi, rất là nhiều bài học. Cho đến cái khi mà cái, a, có cái đứa thứ 2 rồi á, thì thấy ổn hơn.
Ừm.

Có chứ, thật sự á là mình cứ có một cái suy nghĩ rằng á là cái đứa nhỏ nào chắc nó cũng như nhau, bởi vì mình thấy cháu của mình, trời ơi nó ngoan lắm bạn ơi! Nó dễ ăn, nó dễ ngủ, ta nói, ơ, mấy bà chị mình cứ cho nó bú đã cái xong rồi nó nằm ngủ, ngủ không à. Còn con mình chu cha nó khóc ơi là nó khóc luôn bạn, nó ờ, người ta, ừm, nói là nó khóc dạ đề dạ điếc gì đó không biết. Chao ôi, nó khóc, nó khóc hoài, nó khóc cả ngày, xong rồi tới đêm nó vẫn còn khóc, tức là mình, ừm, đầu tiên nó là cái gì? Ờ, ờ, không, cho nên mình mới bảo: "Ồ, biết con bé này nó có bệnh gì hông? Hay là nó có bị khó chịu ở đâu hông?" Rồi mình đi khám khắp nơi, 2 tháng tuổi là mình lôi nó đi khám rồi, bắt đầu mình lôi nó đi khám rồi, bởi vì mình hông mình sợ là nó bị gì, đó.
Ừm hưm. Dễ quá, đúng hông? <sniffs> Wow, cá tính ha. Ôi, còn khóc ngày, khóc đêm luôn. Ừm. Cũng nhiều bối rối mà lại con lại như thế, đúng hông nè? Ừm.
Đúng rồi, mình cứ coi bác sĩ nào mà bác sĩ nhi mà nổi tiếng nhất á là mình đi, bác sĩ Trí Đoàn rồi bác sĩ, a, Uyên Thảo gì đó mình đi hết, đó, nhưng bác sĩ bảo, ơ, con bình thường. <laughs>
Ôi, tính ra là cũng có kinh nghiệm, gọi là, lùng sục đúng hông? <sniffs>
Ừ, xong bác sĩ, ừm, bác sĩ ờ, đó đó, mình mới ẵm, mình nhớ mình ẵm tới bác sĩ Trí Đoàn. Đó, cái rồi mình mới ẵm bác sĩ mình mới nói: "Bác sĩ ơi, sao nó khóc dữ vậy bác sĩ? Cái bị gì khóc?" Cái xong rồi ngay lúc đó nó khóc thiệt bạn, nó khóc: "Á, á, á, á" lên, cái xong rồi bác sĩ nói: "Trời ơi con khỏe mạnh vầy còn đòi gì nữa, nó la to vậy còn muốn gì nữa đây?" <laughs>
À há. <chuckles> Rõ ràng, tức là, à, lúc đó bạn mới biết la to là tốt, đúng hông? Ờ.
Tức là bác bác nói cho mình ờ, đúng rồi, nghe bác sĩ nói mình mới biết, ồ, những cái phản ứng như vậy hết sức là bình thường, hông có cái gì lo lắng hết trơn. Đó, xong rồi bác phệ mới phân tích từng chỗ một, ở cái tay thì sao, cái chân sao, cái đầu sao, cái bụng sao, kiểu, kiểu vậy, a, tức là mình, ừm, mình cảm thấy là mình rất là an tâm, bởi vì đầu tiên là con mình hông sao. À, nhưng mà nói về cái sự mệt mỏi thì vẫn mệt chứ bạn, bởi vì nó cứ khóc hoài, mặc dù là không có cái lý do gì cả. <laughs>
Tức là vì bạn ấy, kiểu, là cũng cá tính riêng hoặc là có những cái biểu hiện cảm xúc sớm, đúng hông nè? Ờ, vậy bạn ơ, giai đoạn đó ra sao nè, tại vì rất là mệt mỏi, đúng hông? Rồi chăm con rồi bạn cho bú phơi cắt cử các kiểu liên tục nữa, mà con thì cũng có cái cá tính riêng biểu hiện sớm này thì bạn đã vượt qua và cảm xúc nó như thế nào nè?
Ừm, ơ, trẻ con. Ừ. Đúng rồi. Ừm.

Ồ, cảm giác nó <chuckles> nó tuyệt vời, khó tả lắm. Mình nhớ cái ngày hôm đó là, ừm, bác sĩ nói là "Sáng, ơ, sáng sớm nè nhớ vô nha", là ta nói 4:00 là mình đã bắt đầu nhập viện rồi. Nhưng mà không biết sao á, người cái ngày cái ngày của mình á, tự nhiên nó nó được xem là một cái ngày đẹp. À, mình cũng đâu có chọn cái ngày đó là cái ngày đẹp đâu mà tự nhiên à. Bác sĩ, ơ ờ, bác sĩ ví dụ ngày mới có đêm 2 ngày trước cái mình mới, a, à, đi khám cái bác sĩ nói: "Ờ, ra em bé ra trưởng thành" tại vì mình phải mổ á bạn. Đó, cái xong rồi mình mới nói: "Ủa, ờ, ủa, bác sĩ ơi? À, nếu mà em bé ô kê rồi á thì, à, à, cho nó ra đi bác, mệt rồi", <chuckles> cái bác mới nói: "Ờ, rồi, ờ, khi khi nào muốn mổ đây?" Cái, a, mình mới nói: "Ờ, mai, mai mổ liền đi bác", cái bác nói: "Ừm, mai bận rồi, mốt đi." <chuckles> À, là đó đó tự nhiên là sắp xếp như vậy thôi à, mình ờ, mình không hề lựa ngày luôn nha, mình không hề lựa ngày, mình đâu có biết cái ngày đó đẹp hay không. Đó, mình chỉ thấy "Ờ, ừ, mai bác mai bác hông rảnh thì thôi, ờ, mốt <chuckles> mốt mổ." Ừm, đông quá chừng đông, mình đợi từ 4:00 sáng tới 8:30 tối mới tới lượt mình đó bạn.
<laughs> Ủa, hả? Hay vậy! Tức là vô tình như ý luôn. Ừm. Ờ. <laughs> À! Và ờ, đúng là nhân duyên và đúng ngày luôn ha, ờ. Quá Vậy là con bạn lựa ngày, tức là bạn không lựa ngày mà con bạn lựa ngày, đúng không nè? <laughs> Ôi, trời ơi! Cái cảm xúc lúc đó ra sao bạn? Tại vì thật ra chờ như vậy là rất, rất, rất là lâu luôn á.
Đúng, đúng, quá mòn mỏi. Mà lúc đó là, ừm, không được ăn. Không được ăn, tức là, à, mổ mà, cho nên là suốt cả ngày đó là bác sĩ chỉ truyền thôi, truyền, ờ, nước đường hay là truyền cái dinh dưỡng gì đó mình hông biết. Đó, cứ, ơ, truyền rồi chờ, rồi cái phòng mà mình chờ sinh của mình á, mấy bả đi hết trơn rồi, bà nào bà nấy đi đẻ hết trơn rồi, còn mỗi mình nằm lại. <laughs> Ờ, <laughs> bớt háo hức hẳn. <laughs> Đó, xong rồi mình là bà cuối cùng luôn, mình là bà cuối cùng lên, a, a, lên dĩa. Đó, cho nên là cả ngày rất là mệt mỏi, phải nói là cái những cái ký ức về cái cái đứa con đầu tiên nó có những cái điều rất là đáng nhớ như vậy đó bạn.
Thế cảm giác mà lần đầu tiên mà tự nhiên <chuckles> tự nhiên đi hết mà bạn rất là háo hức, đúng không? Tự nhiên mình có l có lo lắng hay là

Đơn giản là mình nghĩ tới con thôi, ờ, đơn giản là mình nghĩ tới con với lại bây giờ cũng không còn cái cách gì để mà thay đổi được, <chuckles> không có một cách gì để thay đổi ngoài cái chuyện là mình phải đối mặt và vượt qua thôi. À, ừm, mà cái thời đ thời gian đầu mà mình cấn bầu á thì, ờ, con ở trong bụng, ơ, nó còn bé xíu à, nó như cái hạt đậu vậy đó, nó đâu có động tĩnh gì đâu, mình cũng không có cảm nhận được là có em bé ở trong bụng nữa. À, cho nên mình phải nằm một chỗ mà mình mệt mỏi như vậy á, nó nó buồn, nó cô đơn lắm bạn, có khi cả nhà mình đi làm đi học hết trơn à, có mình mình nằm, ờ, ở nhà á buồn thiu luôn. Ừ, vậy đó.
Ừm. Ờ, đúng ha. Ừm. Nằm chèo queo, đúng hông? Đúng nghĩa nằm chèo queo đúng hông? Ừm. Nói chung là cũng vượt qua, gọi là, bao nhiêu s ừm, những cái cơn sóng gió và thử thách ban đầu, đầu đời, giai đoạn làm đầu đời, đúng hông? Thì, ờ, tới cái lúc nào? Giống như bạn nói, tại vì, ờ, trẻ em trong bụng nó sẽ lớn lên từng ngày từng ngày á, thì cái thời khắc nào mà bạn cảm thấy là cái sự kết nối của tình mẫu tử rõ nét và nó nhiều cảm xúc nhất nè bạn?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đó là lần đầu tiên mà mình cảm nhận được con đạp á. À, khi mình cảm nhận được tự nhiên trong bụng của mình thấy nó búng một cái, <laughs> à, là mình bắt đầu mình có thể cảm nhận được con. Ừ, đúng rồi, còn lúc nó nhỏ thì thật ra nó vẫn vận động nhưng mà mình chưa có cảm nhận được. À, nhưng mà bắt đầu khi mà nó lớn lên rồi, đó, thì mình bắt đầu mình cảm nhận thấy con. À, khi mà mình cảm nhận nó, trời ơi, tự nhiên cảm thấy nó kỳ diệu lắm bạn ơi. Cảm thấy như như là, ờ, mình, ờ, trở nên, gọi là, có trách nhiệm hơn hẳn nè, à, cuối cùng mình cũng đã có, ờ, một con người được s ờ, gọi là, ờ, ừm, giống như là được hình thành từ mình vậy đó. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Ừ, đúng rồi, cảm giác, ờ, c khó diễn tả lắm.
À. <laughs> Có cái s cái sự sống bên trong, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm, được mình tạo ra, đúng hông? Mình s Ừm. Quá

Ờ, tận hưởng ha, kiểu là, ờ, nghe bạn kể rất là, kiểu, linh thiêng hén bạn, kiểu, là con đạp, xoa xoa rồi cảm nhận con, đúng hông? Từng ngày cảm nhận cái sự, ờ, dịch chuyển của con, chạm của con nhiều hơn, đúng hông, à, bạn? Càng ngày càng đạp nhiều hơn, đúng hông nè?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, khi mà, à, con càng ngày nó càng lớn lên á, thì cái vận động của nó nhiều hơn. Á, ban đầu nó chỉ đạp nhẹ nhẹ thôi cái sau này là nó cuộn tròn ở trong cái bụng của bạn xong rồi nó bơi lội, à nó làm đủ thứ trong đó hết trơn, nhiều khi nó còn ờ, nó còn đánh đầu ở trong đó nữa. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà càng như thế thì, à, bạn càng biết là con của mình nó đang khỏe mạnh, á, vậy thì mình lại càng mừng.
Ừm. Ừm. <laughs> Đủ trò ha! Chắc cũng nghịch lắm ha? <chuckles> Đúng là rất là thiêng liêng và hạnh phúc á bạn. Về sau khi qua cái giai đoạn mà tận hưởng hạnh phúc cùng con là nằm trong bụng nè, đạp các kiểu rồi cũng nặng nhọc, đúng hông? Nặng nhọc, những cái vấn đề về sức khỏe có đau bạn có bị đau lưng trong cái hời kì giai đoạn cuối hông bạn, cái lúc mà bé chuẩn bị ra đời á?
Ừm, mà người ta còn nói á ừm, ừm. Ừm. Ừm, cũng đủ thứ hết bạn ơi. À, nói chung là, ừm, tất cả những cái gì mà, à, người ta hay than thở về thai kỳ á, hông biết sao mình nếm đủ hết trơn á. <laughs> Ừ, nào đau lưng ờ, đúng rồi, trải nghiệm, trải nghiệm, à, mang thai lần đầu là nó trải qua hết những cái chuyện đó nhưng mà, à, đã đến cái cái cái cái kỳ cuối rồi, mà cái kỳ cuối rồi là mình đếm từng ngày luôn á. Mình mong là, à, con nó ra đời làm sao cho nó khoẻ mạnh, chỉ cần đủ ngày, làm sao cho nó khoẻ mạnh nè, à, với lại như mình cũng quá mệt mỏi với chuyện, à, là mang thai, cho nên là mình rất là mong cho đến ngày con ra đời luôn á.
Uầy, vậy luôn á hả? Vậy là nhóm thuộc nhóm trải nghiệm ha? <laughs> hết luôn ha? <laughs> Áp lực ha. Bây cái lúc trong cái lúc mang bầu á nha, gọi là cái, a, k khoảnh khắc là hạnh phúc có, cảm xúc rất nhiều có nè, nhưng mà cũng mệt nhọc rất là nhiều, đúng hông? Thì cái trường ngược lại, cái lúc mà bạn sinh con ra đời thì ra sao nè, cái cảm xúc đó nó ra sao nè?
Ừm. Ừm.